Ừm, à, với cái việc mà mình phát triển cá nhân của mình á thì mình sẽ chia ra, à, cái việc phát triển cá nhân của mình ở trong công việc và cái sự phát triển cá nhân của mình ở trong cái, ơ, nội tâm của mình bạn, trong cái, gọi là, à, cái cái sự gọi l đúng.
A! Tức là hai hai hai hai khai lĩnh vực khác nhau, cùng phát triển cá nhân mà ở hai lĩnh vực khác nhau. Wow, hay quá!
Đúng, đúng, ừm, ừm, thì, à, ờ, thật ra mình vẫn sẽ dành thời gian cho nó nha. Công việc đ hì đương nhiên sẽ vẫn sẽ làm và mình sẽ làm với một cái tâm thế là mình, ờ, chủ động, mình nhiệt huyết, mình cố gắng nỗ lực hết sức có thể để mà mình có thể là tiến bộ hơn mỗi ngày, đó. Thì cái đó là cái cách phát triển bản thân mình trong cái sự nghiệp. Ừm.
Ừm. Ừm, hợp lý quá ha, tức là vẫn vừa làm việc vẫn có thể là có dòng thu nhập hàng tháng, nhưng mình vẫn tận dụng cái đó, cái việc là thăng tiến và phát triển hơn, đúng hông nè? Còn cái việc mà, ừm, thời gian bạn dành cho nội tâm của bạn ra sao nè, tại vì c vê về nhà còn phải chăm sóc gia đình nữa, đúng hông nè?
Đúng, đúng, ừm. Đúng, đúng, ờ, cái đó là mình phải, gọi là, sắp xếp thời gian, ờ, một cách, gọi là, ừm, hợp lý, khoa học thì mình mới có đủ thời gian để mình nhìn dành cho cá nhân của mình trong cái việc chăm sóc về tinh thần á nha. Tại vì, à, bạn biết sao hông? Ờ, cái công việc của mình nó đã chiếm rất là nhiều thời gian rồi, thậm chí 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng 1 ngày nữa, đó, rồi ừm, ừm, rồi cái
Ừm. Wow! Nhiều vậy luôn á hả? Vậy là vậy làm sao mà bạn có thể sắp xếp được việc nhà mà cả cái việc thời gian dành cho bản thân nữa nè?
Với cái công việc nhà á nha, thì, ờ, mình sẽ chăm sóc cho gia đình mình thông qua những cái, gọi là, cách nấu ăn, ờ, những cái bữa ăn hàng ngày thì kh ăn thì đương nhiên là phải ăn rồi, bây giờ mình nấu ăn một mình mình thì mình sẽ nấu ăn nhiều hơn xíu cho cả gia đình mình ăn. Đó, đúng, gắn kết với nhau nè, đó. Rồi, ờ, ờ, mình sau đó nha thì mình sẽ có thể một có một cái thói quen là trước khi đi ngủ là tầm khoảng 15-30 phút tùy, tùy cái thời gian mà mình có rảnh mỗi ngày để mà mình nuôi dưỡng bản thân mình. Để mà mình, à, đọc sách, mình làm những cái điều mà mình thích, ngoe nhạc hay là, à, tập yoga hay là thiền vậy đó, bất kỳ cái hoạt động nào mà mình thích thì mình sẽ phát triển được cái nội tâm của mình. Ừm.
<laughs> Đúng rồi. <chuckles> À, thì đường nào là phải nấu ăn, đúng hông? <laughs> Ôi, hợp lý quá chừng luôn ha! Ừm, tức là dù có bận như thế n ý của bạn nói là dù có bận như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có ít nhất là khoảng tầm 30 phút hay gì đó để, gọi là, thiền hoặc là thư giãn hoặc làm những điều yêu thích trước khi ngủ ha, cũng rất hợp lý ha. Mà bạn ơi, hồi nãy mình có nghe bạn nói là cái việc mà nấu ăn đồ đó, thì tức là nhà bạn bạn chỉ nấu ăn cho gia đình hay là bạn có con cái phải chăm sóc hay gì không hay là chỉ là cái việc nấu ăn thôi nè?
Đúng, ừm. Ừm.